Anong simpleng habit ang na-adapt mo para hindi ma-burnout?
Hmm, um, ako para hindi ako ma-burnout, ano kasi 'yong ginagawa ko, ah, naglalaan ako ng, um, 5 hanggang 10 minutong break sa gitna ng trabaho, para alam mo iyon, mag huminga, mag-unat-unat at, ah, iyon uminom ng tubig, iyon. Kasi mal malaking bagay iyon, eh, kahit, ah, maiksi lang. Para naman 'di ba hindi ako masyadong ma-stress o 'yon nga ma-burnout sa trabaho, ayan. So kahit konting pahinga ginagawa ko talaga siya, hindi 'yon dire-diretso talaga 'yong trabaho gano'n.
Hmm, true. Mm. Buti naman at, ah, naiisipan mo iyan no na parang may mini breaks na tinatawag para naman makaalis-alis ka sa screen ng ano laptop mo or ng PC mo, 'di ba? Importante iyan. Pero, ah, ah, paano mo naman natuklasan na kailangan mo ng, ah, ganyang habit no? Ah, may specific ka ba na karanasan na nagtulak sa iyo?
Mm. Tama. Mm. Oo, alam mo kasi dati may trabaho ako eh, ano ako sa call center 'yan. So doon, 'di ba, pag sa call center once na mag-in ka 'yan, dire-diretso na 'yon, puro tawag na siya, wala nang anuhan, um, parang
Nakakailang tawag ka sa isang araw?
Ay, nakalimutan ko na, pero madami, tapos may quota pa kaming ganyan. So sobrang dami talaga at naka-dire-diretso 'yon, wala 'yong pahinga. So magpapahinga lang 'yan 'pag nandiyan na 'yong break, nyong 15 minutes. 'Yong pinakaunang break 15 minutes, basta dalawang 15 minutes 'yan, isang, ah, lunch lunch na 1 hour, ayan. So 'yong fifteen-minute break na 'yan, ginag-grab ko talaga 'yong chance na 'yan para magpahinga. Minsan nga natutulog pa ako, eh, kahit 15 minutes lang, para naman, parang power nap kumbaga, ayon. Oo, ginagawa ko talaga yun.
Ay, gano'n? Nakakan nakakayanan mo 'yon?
Mm. Kaya ko siya dati, hindi ko alam kung paano, pero kaya ko siya, parang nahihiga lang ako tapos iidip sandali, tapos nagpapaalarm ako, eh, para para hindi naman ako diretso talagang makatulog ng matagal. Baka hanapin ako bigla, "Asan na 'yon si ano?" ta's tulog na pala, ayan. So yun, parang ginagawa ko talaga 'yon kasi, ah, parang kailangan ko siya, eh, mm. Kasi sobrang nakaka-stress na nga yung ginagawa ko, tapos hindi pa ako, alam mo 'yon, magpapahinga, ganyan. Ta's minsan nag-uunat-unat ako, um, kahit na ginagamit ko yung mga ano, yung mga, ah, 'di ba pwedeng mag-mute? Tapos magsasabi, mag-aantay siya ganyan. So imu-mute ko tapos yon, mag-i mag-iinat-inat na ako. Yun, gina-grab ko yung chance na yon para mag-inat-inat, 'yan. Mm. Gano'n 'yong ginagawa ko minsan. Tatayo lang naman, eh, do'n naman puwede lang namang tumayo sa ano, eh, 'di ba sa harap ng monitor 'yan, tatayo ka, uu inat-inat habang nag-aantay, 'yong mga gano'n. So pag kasi para hindi dire-diretsong nakaupo ka lang kasi masakit na rin 'yong sa katawan, tapos iyon, mapapagod ka talaga, 'yan.
To Ah. Hmm, ngayon alam ko na. <laughs> 'Yon. True. Oo totoo, tama 'yan, mm. Pero kung ikukumpara mo 'yong dati mong lifestyle ano naman 'yong parang pinakamalaking pagbabago na dala ng, ah, 'yan nga nag-uunat-unat ka, nag ah, re-relax-relax ka saglit ganiyan?
Mm. Mm. Hmm, siguro ngayon kasi, da dati kasi hindi pa ako masyadong ano talaga, eh, ano 'yon, yung parang sa oras hindi ko pa talaga masyadong, ah, naaayos yung oras ko ng pahinga, oras ng trabaho, oras sa pamilya yung mga gano'n. Pero ngayon, mas natuto na ako kasi sa sobrang tagal ba naman ng nagtatrabaho siyempre 'di ba, malalaman na natin yung mga sikreto at mga kailangan talagang gawin para hindi tayo, mapagod o ma-burnout sa trabaho. So, ngayon ano na parang, ah, mas naging mindful na ako sa oras. So, kapag pagod ako, hindi ko pinipilit yung sarili ko. So 'yon, 'di ba, kahit konting pahinga 'yan, nakakatulong talaga 'yan sa akin at saka 'pag, oras ng trabaho, trabaho naman talaga ako. Ginagawa ko lang naman lahat ng makakaya ko, yung best ko, para maging maayos 'yong trabaho ayan. Pero pagkatapos sa trabaho, ayun tapos na rin 'yan dapat. Um, do'n naman ako magfo-focus sa sa ano ko sa sarili at sa pamilya, kasi meron din akong responsibilidad sa pamilya ayan. So dapat sa kanila naman ako mag-focus 'yon hindi na muna sa trabaho. Mm.
Oo. Oh. Oh, tama. Pero sa tingin mo bakit kaya madalas na mga, ah, tayo 'no, na ma mga Pilipino na minamaliit yung mga bagay na mga simple, 'no? Kahit sila yung, ah, tunay na nakakatulong? Katulad niyan mga simpleng pag-inat inat lang.
Mm. Hay. Mm. Hmm, siguro sa sobrang kabisihan, ganiyan, tapos, ah, ang gusto, alam mo 'yon, 'yong minsan kasi tayong mga Pinoy, 'di ba, gusto natin matapos agad 'yong gagawin para maging, ah, parang, um Sa sobra nating daming ginagawa, 'di ba, gusto nating matapos agad 'yung mga ginagawa.
Yeah, mm.
Tang sabayan nang mabilisan, para mas marami tayong magawa, mas maging productive, 'di ba, 'yung parang gano'n, eh. Kaya nga tayo gustong-gusto no'ng mga kasi na-experience ko ring, ah, magtrabaho sa ibang bansa. Kaya gustong-gusto ng ibang lahi 'yung mga Pilipino, kasi sobrang sipag. <chuckles> Sa sobrang sipag hindi na, ano, um, iniisip 'yung, ah, katawan, 'yung pagod, 'yung gano'n. Basta lang matapos 'yung trabaho ganiyan, magawa 'yung trabaho nang maayos. So parang gano'n 'yung ah, kultura natin, eh, kumbaga. So 'yun, parang siguro nasa kultura na natin na dire-diretso 'yung trabaho, ayan, para walang masabi 'yung iba, tsaka, 'yun nga, kasi nga workaholic, 'yung mga ganiyan. Oh, ah, na, hmm, medyo ano na, parang medyo, ah, mali 'yon, 'pagdire-diretso 'yong trabaho. Kasi siyempre 'pag ganiyan 'yong ginagawa mo tapos wala kang pahinga, 'yong katawan mo 'yong bibigay 'di ba? So mag magkakaproblema ka lalo niyan kasi magkakasakit ka 'yan, so siyempre mag-a-absent ka, eh, 'di 'yon tuloy, 'di ba? Absent ka tuloy, imbes na ano nando'n ka tapos 'di ba, kahit pahinga-pahinga ka at least, ah, nakapasok ka, 'di ba? 'Yon. Parang maayos 'yong katawan mo wala kang sakit. So 'yon, so 'pag dire-diretso talaga bibigay at bibigay 'yong katawan, eh. So kailangan talaga ng pahinga para hindi ka talaga ma-burnout.
Oo nga. Ayun, mm. Kaya nga. Oh. Totoo 'yan. Kasi kapag na-burnout ka na, lah, paano ka pa magtatrabaho niyan? Baka mamaya, oh, ang mahal pa naman magpa-therapy ngayon. Naku, Hmm, magkano isang session, nasa 1000 something nak ay naku. Pero kung, ah, may simpleng habit ka na, ah, gusto mo talagang i-recommend sa lahat ng tao 'no, ah, ano naman 'yon?
Mm. Ay, totoo. Mm. Mm. Mm. Siguro ito pa, isa pa pala sa ginagawa ko, um, naglalakad-lakad ako minsan. Kahit ano, mga 10 minutes lang, ganyan kada araw para ma-clear lang 'yong utak ko saka main maiba 'yong environment ko, hindi puro doon sa trabaho, sa opisina, ganyan. Mas maganda 'yong gano'n, eh, para 'di ba, parang iba naman 'yong nakikita mo, hindi lang puro kompyuter, puro ano, 'yong mga 'yong cubicle, ganyan. So, para hindi ka rin ma-burnout. Kasi 'pag burnout ibig sabihin nun an sagad na sagad na talaga 'yan, eh. Kasi la sa kabuuan mo 'yan, eh. Physically, emotionally, spiritually 'yan, pagod ka na. Kaya 'yun talagang sinasabing burnout, 'di ba. So, ah, medyo delikado 'yan kasi, ah, ayun nga, parang siyempre magkakaroon ka ng problema niyan sa trabaho, lalo na siyempre 'di ba parang mawawalan ka ng gana, 'yong mga ganun. So, bago pa mapunta 'yan sa pagka-burnout, um, gawan na ng paraan dapat, 'di ba? So, mag relax-relax, mag-walking-walking, 'di ba? 'Yung ganun ang ginagawa ko, eh, para hindi talaga matuluyang ma-burnout.
Ayun. <laughs> Oo. At hmm. Tama. Hmm, pero, ah, meron ka bang ano, 'di ba nabanggit mo kanina umiidlip kayo nang paminsan-minsan 'no, mga 15 minutes, ah, kayo ng mga katrabaho mo. Eh, meron bang mga nangyari na mga funny o kaya, ah, unexpected na moments do'n sa mga pahinga na 'yon? <laughs> May matu tulo laway ba, ganyan?
Mm. Mm. Ay. Um, siguro mayro'n 'yong nakanganga, ganyan 'yong mga ganong moment tas nagtatawanan lang kami na, "Uy, si ano, pagod na pagod na talaga, nakanganga na siya." Ganyan, iyon. So, ano naman 'yong mga gano'n normal lang naman 'di ba, para tapos parang ano na rin siya, parang, ah, um, mga eksenang nakakatawa, ganyan para mabawas-bawasan din 'yong stress, 'di ba, sa trabaho, ayan. Maganda rin 'yong mga gano'n minsan, eh, 'yan para mm.
<laughs> Oo. Oo, yung tatawanan kayo and everything. Ano, wala bang nagsho-shoot ng ano, mga papel diyan? <laughs> Wala naman, oo.
Mm, gano'n. Ah, wala naman. <laughs> Hindi naman umaabot sa ganun. Baka maingay kasi bawal kasi masyadong maingay, 'yon. Kaya minsan dun kami, meron kaming ano niyan, ah, ah group chat 'yan para do'n kami nag-uusap-usap, hindi masyadong nag nag-aanuhan sa do'n sa ano mi 'yong ano, 'yong sa salita sa group chat talaga tapos bigla na lang may magtat may tatawa kasi nga dahil dun sa mga sinasabi sa group chat, mm.
Ah. Ah, okey. Ang galing naman no'n. Mayro'n pala kayong mga ano, mga secret message. <chuckles>
Oo, mga ganyan. Parang ganun. <laughs>
Pero ano, may ha habit ka ba talaga dati na akala mo ay nakakatulong pero lalo ka lang na-stress?
Mm. Hmm, ano ba? Ano bang mga habit ko dati? Ah, hala hindi ko na alam, pero siguro dati kasi hindi ako mal magaling, eh, sa time management siguro yun yung mas nakaka-stress sa akin kasi alam mo yun yung parang, ah, hindi ko hindi ko mabalanse yung oras ko sa trabaho, sa pamilya, sa sarili yun, so minsan nawawalan ako ng oras sa sarili, hindi ko naalagaan yung sarili ko kasi yun nga puro ako trabaho tas pag-uwi ko pa sa bahay, di ba mag-aasikaso sa pamilya, kasi siyempre hindi ko puwedeng kalimutan yung responsibilidad ko na ganun. So yun siguro yung hindi ko ano, hindi ko maayos dati yung oras kon yun na para mabalanse lahat. Pero ngayon natuto na ako so ayun parang, ah, inoorasan ko siya minsan ganiyan lalo na pag sa umaga, ganiyan kasi minsan ako pa yung gagawa ng breakfast yan ng pamilya ko. So oorasan ko talaga siya, oo, so may oras lang yan, eh, may oras lang yan ng, um
Oo. Puro ka trabaho hmm.
'Yong pag-asikaso ko sa umaga kasi bawal akong ma-late siyempre 'di ba. So dapat kunwari, 'pag before 8:00 dapat nasa ano na ako, nando'n na ako sa trabaho ko tapos ano 'yon. So parang inoorasan ko talaga siya, tina-timeran ko siya, so m hindi naman 'yong nagpapa-alarm, ah, wala namang gano'n, pero tinitingnan ko lagi 'yong oras. 'Yan, para mabalanse ko talaga lahat ng kailangan ko gawin matapos ko lahat, ng priorities ko 'yon 'yong sunod-sunod. Ano na 'yan, eh, parang naka-routine na talaga sa akin 'yan, 'yon.
Kaya nga buti naman at meron ka talagang ano, ah, strong nam time management skills gano'n ng bonggang-bonga m oo. Pero ano naman 'yong masasabi mo sa mga taong naniniwala na 'yong, ah, sinasabi na, “Burnout is just a part of success”?
Oo. Oh 'di ba. Mm. Hmm, "Burnout is just a part of success" kasi 'di ba trabaho ng trabaho gano'n para maging successful. Actually yung success kasi, um, maaabot mo naman 'yon, eh, basta maayos 'yong, ah, 'di ba, I mean 'yong basta masaya ka sa ginagawa mo 'yon kasi 'yong paniniwala ko, ah, pag masaya ka sa ginagawa mo kahit, ah, gaano ka pa man, ah, parang, ah, ka-grabe 'yon pagtatrabaho mo 'di ba, kunwari trabaho ka nang trabaho pala ganiyan tapos hindi ka naman masaya sa ginagawa mo, ginagawa mo lang 'yon para matapos na 'yong trabaho mo 'di ba. So hindi ka naman magiging successful sa gano'ng paraan, eh. So para sa’kin sop ang pagiging successful 'pag ma masaya ka sa ginagawa mo, 'pag nagagawa mo ng maayos 'yong trabaho mo. So ako, para magawa ko nang maayos 'yong trabaho ko, dapat mayro'n akong, ah, sapat na pahinga 'di ba, ayun. So 'yon hindi 'yong nabu-burnout ka, kasi ang pangit no'n, eh, parang stress ka tapos burnout ka hindi maganda 'yong pakiramdam mo, tapos sasabihin mo successful ka parang hindi, para sa akin, ha. Hindi siya successful kasi 'pag succe sinabing successful, sa kabuuhan 'yan, eh, 'di ba, sa kabuuhan 'yan ng pagkatao mo, 'yon hindi lang sa trabaho kundi sa sarili mo 'yan. Kung okey 'yong sarili mo, okey yung health mo, okey 'yong, ah, ah, isip mo ganiyan and mentally healthy ka, 'yan, um, ibig sabihin successful ka 'di ba. So, maganda na successful ka sa lahat ng bagay, hindi lang sa 1
Yes hmm. Kaya nga. Hmm, true. Oo, totoo. Yes Mm, kailangan may balanse din, eh, sa success 'no? At saka hindi ako naniniwala din na 'yong ano kailangan 'pag successful ka parte no'n burnout, oo. 'Di naman laging gano'n ang pa ibig sabihin no'n, ah, kapag na-bu-burnout ka 'di ba hindi na ma-manage 'yong time ng mabuti, 'yon lang naman 'yong problema do'n, eh. 'Tsaka hindi mo nababalanse 'yong mga ibang aspeto ng buhay mo, kaya nabu-burn out, pero 'yon nga hindi siya dapat parte 'no ng pagiging successful <chuckles> kasi nagiging, ah, toxic na 'yong ating ano work culture 'pag gano'n ang mga ganapan. Yes m
Mm. 'Di ba? Burnout ka, <chuckles> ang pangit naman. Mm. Mhm. Mm, tama. Mhm. Ta Ayan na nga.
Hindi siya maganda talaga sa ano natin 'no pang araw-araw na buhay at, ah, kawawa yes.
Mm, hmm, mm. Maganda yung may balanse "Work-life balance" nga 'di ba sabi nila, mm.
Yeah, napakaimportante 'no, sa ibang bansa nga, eh, 'di ba gano'n na na kailangan talaga may work-life balance, eh, siyempre it's time na din para sa Pilipinas 'no, na mangyari 'yon.
Hmm. Tama. Totoo, lahat dapat may gano'n.
Hmm, maraming salamat, ah, sa usapan natin today.
Mm, ayan maraming salamat din sa susunod muli. Paalam.